Ah, siguro ano 'no, um, ayu ano, kumbaga bago nila panoorin yung pelikula parang i-excite muna nila yung sarili nila. Kumbaga panoorin nila yung trailer kasi dun talaga makikita mo kung mae-excite ka talaga or hindi, eh. Tsaka para din bago ka ayun bago ka mamili dapat tignan mo yung trailer kung maganda ba yung pagkakagawa ng pelikula or kaya kung alam mo yun, parang, ah, kung ma-excite ka man dun, eh ‘di go, panoorin mo. Pero kung hindi or alam mo yung parang nakukulangan ka, ‘wag mo nang ituloy kasi parang lalo na kung sa sinehan ka manonood, parang masasayang lang kasi yung bayad, eh, tsaka yung oras. Tapos ano naman, um, <swallows> siguro kapag mas ano yun, ako kasi personally, mas na ano ‘ko, mas nae-excite akong panoodin yung pelikula kapag may nangi-i-spoil. Baliktad sa ibang tao 'no, na kapag na-i-spoil sila, ‘di na nila pinapanood. Ako naman, mas nae-excite ako kapag gano’n kasi alam mo yun, parang alam ko na yung susunod na mangyayari. So mas nae-excite ako pagka gano’n yung ano ko, kaya may time na ano eh, yung mga kaibigan ko halimbawa 'pag inaasar nila ako na, “Uy, panoorin mo 'to. Maganda.” Ta’s iku-kwento nila, hindi ako nagagalit. Unlike yung iba, nagagalit sila. Sasabihin nila oo, ganun. So ako kasi, ang ginagawa ko pinapakwento ko pa para lalo akong ma-excite dun sa ano, “Ay ganito pala yung nangyari 'no.” Ta’s kaya yung asawa ko minsan naiinis sa'kin kasi nga ano nga nagagalit siya, bakit ko daw pinapakwento yung ano, ‘di niya na ano, ‘di ko na daw mae-enjoy. So hindi naman gano'n kasi mas nae-enjoy ko kapag gano'n yung nangyayari, nai-i-spoil ako. <chuckles> Mga ano, yung weird. <chuckles>
Ayan, oo. Ah, oo. <giggles> Totoo. Mm. Oo, magagalit sila 'no. Mm. Oo, totoo. Actually, oo 'di ba. Actually, pareho tayo kaya nga tinatanong ko sa’yo kung ano yung nangyari dun kasi gusto kong malaman kung papanoorin ko depende sa spoiler. Ako, yun ganun talaga ako ‘no- pareho tayo- nakakatuwa kasi iba't iba tayo sa karamihan 'no na nagagalit. Ako hindi, kasi para hindi ako madismaya kung ano yung, kung ano yung talagang makikita. Kasi minsan sat sa trailer parang hindi mo makikita yung mga plot twist, eh, doon parang gusto ko. Pero kasi hindi naman ibig sabihin spoiler, eh, alam mo na agad yung kuwen yung pinaka i istorya alam mo pero yung yung sinong paano nila ganapin yung ano na yun sitwasyon 'di ba, iba pa rin naman yun kaya ayun, ang galing naman na ganun ka din pala ‘no. Mm. Kung may isa kang pelikula sa buhay mo, ano yung magiging title or titulo? Pa'no mo siya ita-title? <chuckles> Ayan. “Ako.”
Mm. Mm, totoo. Oo. Mm. Tama. Mm. <chuckles> Oo. Hmm. “Ako”- ibig sabihin ako- yun yung pinaka title kasi ako yun eh, myu ano ko yun, movie ko yun. So, ayun yung pinaka gagawin kong title 'no, ma medyo kakaiba ta’s maku-curious sila kung bakit “Ako” yung title, ayan. <snorts> Catchy.
<laughs> Oo. <laughs> Oo. Ayan, at ikaw din naman yung gaganap dun sigurado kasi “Ako” yung title, eh, 'no. Maraming maraming salamat sa ano, mga ibinahagi mo 'no.
<laughs> <sniffs> Mhm.